Ah okay, verstehe ich. Ähm, wü würdest du denn auch sagen, dass du da nicht irgendwie mal so 'n Hobby hattest, wo du jetzt- sagen wir jetzt mal- irgendwie so komplett in diesen Trott reingekommen bist, dass du das unterbewusst wirklich viel zu viel machst oder irgendwie viel zu viel Zeit auch für dich, äh, beansprucht hat?
Hm, ne, das nicht, sondern eher die freie Zeit insgesamt. Also, sagen wir mal, ich geh zum Beispiel total gerne ins Gym, aber bei mir ist das nicht so, dass man sich jetzt Sorgen machen muss, dass ich irgendwie übertrainiere oder meinen Körper zerschinde oder so was, ne?
Okay. Mhm. Okay, okay, ich ich ich dachte schon, weil weil es gibt da ja teilweise wirklich so Menschen, die dann wirklich auch so extrem irgendwie ich ich weiß nicht so, ob das 'n Motivationskick ist oder was es auch immer ist die dann da wirklich so jeden Tag da irgendwie dieses Gespür haben, dass sie da hingehen müssen und das auch tun. Also, äh, des deswegen frage ich, weil das gibt es ja extrem, teilweise.
Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja, genau. Ne, aber das passt schon. Aber bei mir war das eher so, die viele Freizeit, die ich hatte ich lese zum Beispiel auch gern, ähm, Netflix, mit Leuten irgendwie ins Café gehen, und irgendwann kam ich mir schon fast vor wie nennt man noch mal die Leute, die nicht mehr arbeiten müssen? Ähm, also grad bei Männern sagt man das. Die s haben dann die nicht mehr arbeiten müssen, die quasi von ihrem Ersparten leben. Da gibt's so 'n Namen dafür. Ich komm natürlich jetzt nur noch auf Playboy, aber das mein ich natürlich nicht.
Ah, okay. Mhm. <giggles> Das Allererste, was mir grad eingefallen ist, ist erst mal Rentner, aber ne, äh, das ist es ja nicht. <laughs>
Nein, nein, nein, nein, das ist dann so Dreißigjährige oder Vierzigjährige, die halt so ausgesorgt haben und dann da gibt's so 'n Namen. Das fällt mir natürlich dann wieder später wieder ein, das seh ich schon kommen.
Ich weiß es nicht, mir fällt's grad tatsächlich nicht ein.
Ähm. Ja, muss ich gleich mal gucken. Auf jeden Fall, so kam ich mir schon vor, nur halt nicht mit diesem vielen Geld, also ohne die Millionen, aber halt einfach so man kann so in den Tag hineinleben, aber irgendwann stellt man halt fest, das Leben ist dann auch 'n bisschen und deswegen meine ich, also das Hobby, ne, viele sagen ja so freie Zeit, nicht arbeiten müssen, ne, das also dass da das versinnbildlicht ja auch so 'n Hobby. Das ist ja nicht die Arbeit, sondern die Freizeit. Und bei mir hat die Freizeit so 'n bisschen überhand genommen. Dann hab ich wieder angefangen weil ich hab zwar 'n eigenes Unternehmen, ne, aber da muss ich halt auch fast nix für tun, dass ich mir wieder so andere Aktivitäten gesucht habe, auch irgendwie so verschiedene Projekte oder so, ähm, um mich halt zu beschäftigen. Es klingt schon richtig schlimm, aber bei mir war es echt so, ich musste mich dann wieder beschäftigen und, ähm, dass das das Hobby also meine Hobby-Freizeit quasi nicht über überhand nimmt.
<laughs> Mhm. Ja. Mhm. <giggles> Ah. Okay.